Ah OK. C'est c'est bizarre quand même. Il a pas dû bien se renseigner, alors. <laughs>
Ah non, non, en fait c'est pas qui sait pas ouais, il y a ça aussi, il a pas char cherché sur internet, mais après, heu, il y a un nombre de données sur le monde en général que ChatGPT, il stocke en local sur ses serveurs et du coup, heu, c'était limité à 2022. C'est-à-dire tous les événements qui se sont passés en 2000, en 2023, en 2024, il le ChatGPT ne ne les connaît pas. Si genre, s'il va pas chercher sur internet, il a pas l'info.
Ouais. D'accord, ouais. Ah! D'accord. Ouais. Mais ça c'est c'est terrible, heu, je veux dire pour l'information, les gens vont avoir les mauvaises informations, en fait.
Ouais, tout à fait. Bah, après, si tu veux qu'il aille chercher sur internet pour toi, tu lui dis, il va chercher l'info. Tu lui dis, il va chercher sur internet, heu, telle chose, telle chose, tel sujet et il va te le chercher.
Ouais. Ouais. Beh sur Google, ça va tout aussi vite et aller chercher.